Eu acho que eu atur 4 meses, foi um absurdo que eu fiz assim, eh, aturei e eu estou falando de tip eh eh absurdos, coisas absurdas, assim, que no fim eu estava além dos gritos, de ficar falando que tinha que limpar, eh, o o o porque eu era massagista <chuckles> na verdade, o cara querer que eu fizesse faxina e limpasse tudo, sabe, ilustrasse, eh, chuveiros que tinha calcário de 5 anos, não dava para sair. Eu virei e falei:"
Te entendo. <laughs> Absurdo isso. Nossa. Não tem jeito, né. Te entendo bem, viu. <laughs> Também, pela Itália, viu. Eu meio que lembro d d assim, te entendo. <laughs> Você tem toda Ah, com certe
tá maluco? Não. Você já esteve nessa situação. <chuckles> Os italianos, você dá a mão, o cara quer, tipo, o corpo inteiro. Não é nem o braço, tipo, você deu a mão.
Depois, a gente entende, né, que a gente dá demais. <laughs>
Exato. Eu eu pensei porque eu comecei a fazer tudo porque eu pensei: "Nossa, eu preciso desse emprego, estou numa situação" Deu do deu 1 mês, eu percebi não, senhor, eles que precisam de mim. Comecei a falar vários "nãos" e, deu certo, eles não me mandaram embora e eu fiquei lá. Eu falei na cara do cara, né: "Não, não vou fazer, não vou." Não, eu falei: "Eu não sou empregada, não sou faxineira, faz você." Ele começou a me mostrar como era pra limpar <laughs> e ele não conseguia limpar, e aí, ele começou ele começou ele passou o produto, não saía, não saía, ele começou a arrancar com a unha aí ele falou: "Você tem que fazer isso." Aí eu falei: "Você acha que eu vou arrancar calcário de 5 anos que tem no seu hotel com a unha? Está maluco?" Eu falei: "Não. Faz você. Você já começou, faz mais, pega esse"
Ah. Tá vendo. O que que você tem <laughs> Ah, assim, na lata, né? Ah, olha só. <scoffs> Ah! <laughs> Gente. Faz mais. <laughs> Continua, você que não tem unha. <laughs> Me conta uma coisa <laughs> Gente incrível, <laughs> estou chocada. <laughs> E e <chuckles>
"continua, já que você sabe fazer." Nossa bati bati. <laughs> Não dá, né. Gente, é muita e aí, <chuckles> imagina essa situação, você ficar num lugar desse? Que a pessoa Deus me livre!
Não, aí cada um sabe, né, o grau de suportação de de de certas coisas. Então, a sua tia deu opinião em base à experiência dela, né, a vivência dela, o modo como ela metabolizou o ambiente. Cada um faz de um modo diferente, né. Me conta uma coisa, assim, você separa as pessoas, por exemplo, você escolhe o tipo de pessoa em base ao tipo de conselho que você vai pedir?
Não. É. É. Exato.

É, eu gosto de eu tenho amigas casadas com filho, eu sou a solteira sem casamento, sem filho, então eu às vezes elas falam algumas coisas que eu acho interessante, no geral se eu for falar de qualquer tipo de às vezes eu falo para as minhas amigas casadas: "Ai, é difícil ficar solteira porque você tem que decidir tudo sozinha, fazer tudo sozinha, carregar as malas sozinha".
Também sem filho. É. E acho que quando você está casada também. <laughs> Muda que você decide por 2.
Exato, e elas exatamente É, exatamente, eu falei: "Ah, mas pelo menos vocês dividem as contas", daí teve uma que falou: "Eu nem divido, o meu marido pagar tudo, mas sabe que eu preferia divi eh, pagar pagar sozinha às vezes, do que não tá valendo muito a pena.
Do que ter outro tipo de carga, né, de carga mental invisível.
Exato, ela falou: "Nossa, se esse esse é o único problema a conta, continue pagando as suas, porque o preço do do seu marido pagar todas as suas contas pode ser bem alto". <laughs>
<laughs> Aí então você escolhe, né, tipo não vai assim pedir opinião sobre casamento e relacionamento a uma pessoa que até fe eh, teve fracassos nos relacionamentos, ou, né, uma pessoa sobre finanças, de uma pessoa fa que conseguiu falir uma empresa. <laughs>
Ou talvez seja interessante pedir conselho pra essas pessoas, né, quem não teve nenhum relacionamento você que que faliu os relacionamentos ou as empresas, tem bastante experiência do do lado do fracasso, né, talvez seja interessante pedir a opinião, eu acho que é engraçado também pedir a opinião pra
<laughs> Aham. É como pedir opinião de alimentação ao nutricionista gordo. <laughs>
É, o dentista que tem os dente podre. <laughs>
<laughs> Personal né, fora de forma.
Personal gordo é muito bom, né, pedir opinião. Pelo menos eles sabem o que não fazer, então assim, olha não faça isso, não faça aquilo, não
Uhum. Hã, e quando sim, diz, conta.
Não, é, não, eu digo: "É legal assim", eu a eu gosto de pedir opiniões pra pessoas inusitadas assim.
<laughs> E quando, por exemplo, né, a opinião vem de uma pessoa com muito mais experiência e pre eh, e e preparo, no sentido assim: "Ah, eh, vou pedir um conselho sobre uma possível depressão que eu esteja passando a um um psiquiatra, e não a minha amiga", no ca nesse caso, né, muda pra você o peso da do conselho, né.
Hum. Uhum. Ah, sim, se for de um profissional.
Mesmo que a amiga te conhece melhor, na verdade, o profissional te analisa como um paciente, né, a amiga conhece você dentro de verdade, então nesse caso você acha que muda essa equação?
É.